Ah, okay. Das das ist tatsächlich etwas, was ich nicht hatte. Also, ich ich war da zwar 'ne Woche, ähm, vor Ort, also in Rom tatsächlich- da haben wir gecampt gehabt, also in so Bungalows. Aber, ähm, ne, tatsächlich hatten wir so was da in der Art nicht. Also, wir hatten so, äh, traditionelle, äh, ja, italienische Gerichte. Also, es ging halt von Pasta bis hin zu Pizza, äh, alle alles Mögliche in diese Richtung, aber, äh
Ja. Mhm. Die haben echt die Glu das Glugt Glutenmonopol da, ne?
Äh, definitiv. Also, das ist richtig krass.
Aber es gibt doch auch i Italien ist doch auch Sardinien ist doch so 'ne Blue Zone, wo die Leute mit am ältesten werden. Ich glaub Aber die haben wahrscheinlich die bereiten wahrscheinlich den Teig dann auch richtig traditionell zu und essen trotzdem viel Gemüse, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die das machen, dass sie das essen und so gesund sind, wenn die jetzt die standarditalienische Diät haben, ne?
Mhm. Ja, das das kann sein. Ich ich ich ich weiß ja nicht, was was die dazu haben, ob die da irgendwelche sehr gesunden Beilagen zum Beispiel dazu essen. Es kann ja alles Mögliche sein. Ich keine Ahnung, wie es da in der Kultur abläuft, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie das da <laughs> vom Land zu Land anders ist.
Ja, wahrscheinlich. Viel Bohnen, Aubergine. <chuckles> <chuckles> Ja, oder? Aber allgemein ist es wirklich ist es doch voll oft so, dass die Spezialitäten halt schon so glutenlastig sind, und da finde ich es dann auch schwierig. A also, ich bin ja nicht unverträglich, und dann esse ich das halt schon, aber für die Leute, die es halt komplett nicht abkönnen, da tut mir das dann leid. <laughs>
Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Ist ja aber auch vor allem bei so asiatischen Sachen auch extrem, finde ich. Also du hast ja du kann hier gebratene Nudeln, gebratener Reis, äh, gebackene Ente oder so was alles. Das kann richtig, das ist auch so 'ne Sache.
Ach, stimmt. Ja. Die ganzen Soja und so, ne? Ja. Ja. Wenn man da allergisch ist oder Erdnuss oder so. Ja, schon tricky, aber zum Glück wird es immer bess also wird das Angebot immer besser heutzutage. <laughs>
Mhm. Ja, Gott sei Dank. Ne, dann bedanke ich, dass du heute hier warst und bis zum nächsten Mal.
Ja. Ja, bis dann. Danke, dir auch.

Ja, ja, das ist halt noch nicht also so, ich glaube, glutenfrei ist noch nicht so weit v verbreitet wie so laktosefreie Möglichkeiten, ne? Also Mhm.
Mhm. Was was ja eigentlich irgendwie 'n bisschen schade ist, weil's ja 'n bisschen, man man kann schon sagen, ausgrenzend ist.
Ja. Ja, auch in der Bäckerei, also ich esse halt voll gerne auch so Kuchen und so was. Und ich meine, klar, die kann man einfach selber machen oder so. Aber manchmal, wenn man dann unterwegs ist, und dann will man doch mal irgendwie so 'n Sp Prasselkuchen auf der Hand oder so 'n Franzbrötchen, da gibt's natürlich dann auch nicht so viele, ne, die das glutenfrei haben, würde ich mal behaupten. Außer man ist in Hamburg- fancy Viertel- wie heißt das, habe ich schon wieder vergessen, <giggles> Berlin oder so, da gibt es das bestimmt.
Oh nein. <giggles> Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Ah, okay. Ne g ne gut, das s kann ich auf jeden Fall verstehen, dass es vor allem jetzt im Alltag wahrscheinlich 'n Problem ist. Oder sagen wir jetzt mal, vor allem, ich ich würde jetzt sagen, wenn du wenn du zu 'nem Freund oder zu den Eltern auf Kaffee und Kuchen eingeladen wirst, das ist ja auch so 'ne Sache. Aber da muss man ja da müssen die ja immer darauf achten, sonst am Sen am Ende sitzt du da und was machst du da? Du trinkst nur Kaffee und Tee, weil's einfach nichts zum Essen für dich gibt.
Denke ich. Stimmt. Ja. Ja. Stimmt. Stimmt. Das ist aber auch echt 'n guter Punkt. Ich finde, das hat sich auch so eingebürgert, wenn man sich im Besuch bekommt oder zumindest, wenn meine Eltern so klassische Besuchsrunde machen, dass man dann irgendwie immer so übelst ungesundes Essen isst. Also ich mein, meine Eltern kochen gesund, aber dann gibt's halt locker auch Torten und Snacks. Und immer, wenn ich hoste, mache ich eigentlich immer gesunde Sachen, weil ich will, dass meine Freunde auch gesund sind. Halt so Tapas oder so was oder halt so Zartbitterschoko mit irgendwas und dann denke ich mir so: „Kann man das mal nicht ein bisschen durchsetzen?“ Ja, also mir fällt das gar nicht schwer, außer Urlaub in Italien, da gebe ich zu, da habe ich auch jeden Tag so 'n kleines, ähm wie heißen die ganzen Sachen da nochmal?
Ja klar. Mhm. Ah, okay. <laughs> Mhm. Ach, das ist ja interessant. Mhm.

Ja, stimmt, tatsächlich.
Ja, 'n cleanes. <giggles>
W das ebenfalls. Aber um dich noch mal, äh, konkret zu fragen: Wie machst du das denn? Sagen wir jetzt mal, du möchtest irgendwie mit deinen Freunden in 'n Restaurant oder so was gehen? Also, suchst du dir da im Voraus gezielt irgendwas raus, was zum Beispiel weniger ja, also hal halt mehr glutenfreie Produkte hat, oder ist das sch schon tatsächlich so 'ne Art, äh, Zufallsprinzip, dass du da hingehst und halt darauf hoffst, dass es da viele gibt, die glutenfrei sind, oder wie machst du das?
Mhm. Ja, ich suche das immer raus. <giggles> 'Ne Zeit lang bin ich auch gar nicht so gern essen gegangen, weil ich f fand das also dann kann ich manchmal nicht so fette Pasta Carbonaras irgendwie ab oder Pasta Fettuccine mit 3 Käsesorten. Und dementsprechend suche ich voll gern dann so Restaurants raus, wo es auch so Bowls und so was gibt. Aber wenn ich ins in im Urlaub in Italien bin, dann darf's auch mal so 'ne klassische, wie heißen die, Pastaria? Ne, so 'n klassische
Okay. Mhm. Oh, nein. Mhm.
Pastarestaurant, wie heißen die egal.
Ich ich weiß Ne, ich weiß ich weiß es tatsächlich auch gerade in dem Moment nicht, wie die heißen. Mhm, ne, ne, aber ich weiß, was du meinst. Ich war ja auch schon mal in Italien, von daher. Ähm, aber ja, okay, das ist das ist interessant.
sein. Oder Pizzeria. Ich meine Ja. Kommt wahrscheinlich auch so 'n bisschen aufs Land drauf an, oder? Ich würde sagen, wenn man in den USA ist, die haben halt voll oft so in San Diego so glutenfree Pizza, Cauliflower Pizza, da ist das kein Problem. Und wenn man aber halt wirklich in so 'm Dorf auf Italien ist, dann haben die natürlich, äh
Mhm.
normale Pizza eher, aber vielleicht ist es auch gut gemacht mit schönen Zutaten oder so, dass es dann nicht so schwer im Magen liegt, wer weiß.
Genau. Ah, okay. Weil <giggles> weil, wenn du das jetzt so sagst, ich ich glaube, ich hab tatsächlich bei den letzten paar Malen, wo ich was bestellt habe, bei den Pizzasachen nie irgendwas gesehen, was se jetzt irgendwie glutenfrei ist. Also klar, wenn ich jetzt, sagen wir jetzt mal, im Rewe einkaufen war, habe ich da schon ab und zu mal die glutenfreie Pizza nebenbei, äh, liegen gesehen. Aber aber was mir da dann auch aufgefallen ist: Wenn die zum Beispiel jetzt im Angebot sind, also die Pizzen dieser Marke, ist meist genau diese eine, also die glutenfreie Sorte, die da ist, die ist natürlich nicht im Angebot.
Ne, ne? Oh, das gibt's, okay. Mhm. Mhm.